عندي مشكلة جامدة أوي في ال في التسويف وعايزاك تنصحني. يعني قُل لي كده steps أمشي عليها، لأنّه أنا تقريبًا باسوِّف حياتي كُلّها، مش بس دراستي ومش بس شُغلي ومش بس الحاجات بتاعة ماما، لأ أنا حاسّة إن أنا ب ب بأجِّل إلى ما لا نهاية، اللي هو ماشي بُكرة، كمان شوية، طَب بعدين، طَب مش عارف إيه، طَب أبْصر إيه وم في الآخِر ما باخلَّصش حاجة غير وأنا على آخِر وقت وده بيضغطني أوي.
إمم. اهم. إمم، فهمتِك. طبعًا أنا مُتفهِّم تمامًا حتّة التسويف ده و وعارف كويس جدًا إن هي مأثّرة عليكِ ومأثّرة على زي ما أنتِ وضّحتِ لي مش بس حاجة <tsk> حاجة واحدة فقط، لكنّها واضح إن هي واسعة. ولكن آآ، آمم عادة التسويف دي تش آآ، آآ إيه سببها بوجهة نظرِك يعني، <tsk> بدأت إمتى؟ هل فجأة كده حسّيتِ إن أنتِ بتأجّلي عمل اليوم للغد والّا في حاجة حصلت كده معيّنة خلِّتِك تتحوِّلي الكلام ده؟
آآ لأ، هو أنا على طول يعني ممكن يبقى موضوع التسويف ده من زمان عندي، بس زاد أوي الفترة الأخيرة، آآ خصوصًا إن باحِس إن كل حاجة مُعتمدة على الحاجة اللي قبلها. يعني مثلًا، مثلًا لو أنا عايزة أروح المشوار الفلُاني ده، فأنا طَب خلاص هأجِّله وهأجِّله وهأجِّله علشان أنا شايفة إن هو مرتبط بإن أنا أكلِّم حد الأول قبل ما أروح، فالحاجات اللي هي فيها خطوات كتير قبلها وبعدين أوصَل لنتيجة، أنا حاسّة إن دي هي السبب في التسويف، فاهم قصدي؟ مش عارفة ممكن كده وممكن إن أنا كَسَل، يعني ممكن كَسَل منّي، مش عارفة. إمم.
إمم. إمم. فهمتِك ب إمم، إمم، وضحت يعني هو أنتِ آآ، اللي أنا فهمته إن لو في حاجة مرتبطة بحد معيّن أو مثلًا أ يعني فيها ش خطوتين هتتعمل، فتحسي إن أنتِ بتأجلي فيها أكتر، إنما لو في حاجة آآ، واقفة بس خطوة واحدة من جنبِك أو واحدة بس on one step خلاص، بت ممكن تعمليها، صح كده؟
مضبوط بالضبط كده، بالضبط، لو حاجة تتعمل على طول فأنا ماشي خلاص أنا هاروح أعملها وخلاص على كده، أو مثلًا في حاجة تانية مثلًا لو مشوار في مكان معيّن، طيب أنا بقى المشوار في المكان المعيّن ده أنا هاضطر أروحه مثلًا 4 5 مرات عشان أخلّص الحاجة دي، طَب خلاص بعدين بقى لمّا ابقى أفضى، مع إني ممكن أبقى فاضية دلوقتي، بس مش عارفة الأساس فين لازم مثلًا، آمم، عارف فكرة الcomfort zone اللي هو أنا إيه لأ، مش دلوقتي، طب كمان شوية، طَب بُكرة، طَب لمّا مش عارف إيه يحصل، وبعد كده بالاقي نَفسي في الآخر إن أنا آآ، يعني ادّبست في كذا حاجة ولازم أخلّصهم بسرعة ومضغوطة ضغط نَفسي وحش أوي لدرجة إن هو بيأثر عليّا صحيًا يعني.
إمم. إمم. أيوه. إمم. إمم. طبعًا طبعًا، أنا متفهم ده طبعًا، و و وحتّة إن هو إن إن التسويف ممكن يأثر صحيًا ده وارد جدًا، وخصوصًا آآ، إنكِ وضحتِ لي إن تقريبًا معظم الحاجات بتتغيّر أو معظم الحاجات ما بتعم ما بتخلها ما بتخلصيهاش في نَفس اليوم، فبالتالي ده بيتراكم عليكِ حاجات كتير. ولكن ال ال الموضوع ده برضو في الشغل والّا إيه؟ يعني م يعني احكي لي أكتر عن أكتر حاجة، لو سألتِك أكتر حاجة موضوع التشتت ده وموضوع التأجيل ده موجود فيها، إيه هي؟
بُص، هو موضوع تشتُّت. وعلى فكرة هو ده مش مش بس سوء يعني أنا فعلًا عندي تشتُّت في الإنتباه رهيب وباتعالج منّه، بس ال ال ال الأدوية محتاج معاها تمارين كتير وتدريب كتير. يعني فَرْط الم مش فَرْط حركة قد ما هو تشتُّت وإن أنا عايزة أ باعمل كذا حاجة في وقت واحد، ممكن هي قِلّة تنظيم، بالضبط، ممكن قِلّة تنظيم منّي فعلًا، آآ ممكن تبقى مثلًا إن أنا م يعني على أنا قد ما أنا باسَوّف، على قد ما أنا مستعجلة أوي. يعني أنا دايمَا مستعجلة، آآ دايمًا عايزة الحاجة بسرعة مش إن هي تحصل بسرعة لأ، عايزة أعملها، أخلّصها أنا بسرعة، علشان ما باحبّش حاجة تبقى عليّا. يعني مثلًا حتّى في الجامعة آمم أنا باعمل مثلًا دراسات عُليا دلوقتي، فأنا مثلًا عندي كذا assignment عندي ورايا كذا حاجة، هم سهلين ويخلصوا بسرعة، بس أنا حاسّة إن أنا ورايا مِيَّة ألف حاجة، فما عايزة أنَزّلهم من على دماغي، مع إن مش مواعيدهم دلوقتي، بس ممكن أروح أسلِّمهم مثلًا آآ تِطَق في دماغي، لأ أنا هازنُق نفسي دلوقتي أسلِّمهم بدري عشان أخلص، وفي نفس الوقت ممكن أسَوّف حاجات تانية خالص. فأنا مش عارفة، أ يعني عارف عارف عايزة مثلًا أ أنَظّم ده أوي، عايزة أحُط مثلًا جدول، لأ أنتِ تمشي على كذا، كذا، كذا، كذا عشان تنَظّمي حياتِك ووقتِك و وراكِ كذا اكتبيهم، خلّصي حاجة اشطُبيها، بس ما باعرفش أعمل ده. يعني عارف العَيّل الصغير لمّا بيقعُد بيتنطّط على الكرسي ومش عارف يقعُد ثابت؟ أنا باحسِّني كده.
Multi tasking يعني. إمم. إمم. إمم. إمم. فهمتِك. إمم. إمم. م مُشتّتات كتير، إمم، فهمتِك. هو يعني وضحت شوية، الموضوع بدأ الر الرؤية بدأت توضح أكتر وخصوصًا إن أنتِ قُلتِ لي آآ، إنِّك م ممكن تعملي كذا حاجة في نَفْس الوقت، على فكرة إحنا ممكن نبُص لها من نظرة تانية، يعني ناخُدها من ناحية تانية آآ إن ما تحسّيش ده تسويف أو أو تأجيل لأ، ده أنتِ ممكن تعملي كذا مهمة. أنتِ وضّحتِ لي كمان إنِّك شغّالة دراسات عُليا، فأنتِ شخص ناجح، شخص شغّال على نَفْسه كويس، فبالتالي آآ، آآ الموضوع بسيط و والحل طبعًا آآ، آآ في البداية يعني هاسألِك الأول خلّيني أعرف منِّك الأول، هو أنتِ ت قدرتِ تعمِلي إيه طبعًا؟ يعني في حاجات عملتيها فرَضًا أو مثلًا <tsk> يعني أنتِ وضّحتِ لي إنِّك آمم في بعض الحاجات ب يعني بتاخدي أدوية لعلاج بعض ال المُشتت يعني اللي هو آه.
باخُد باخُد طبعًا علاج للADHD، عندي ADHD عالي أوي، فباخُد له علاج. والمفروض إن أنا في كمان تدريبات باحاول أعملها تدريبات تنفس، تمارين تنفس بتساعِدني إن أنا أبقى دماغي يعني مُنظَّمة شوية م م مش تمارين التنفس مش سِحر على قد ما هي ب أنت لمّا تتنفس بطريقة معيّنة أو بتنَظّم، فأنت مُخّك بيترتِّب شوية. آآ، ال اللي بقى حاسّاه مؤذي فعلًا، موضوع النسيان، لأنّه أنا مع الحاجات الكتير اللي باحِسّها على دماغي، باحِس إن أنا في حاجات بتُقع منّي، بالضبط، بالضبط. فده برضه مأثّر عليّا. فأنا اللي هو أنا باصَلّح الجاكيتّة، البنطلون يطول بيضرب، فمش عارفة م يعني مش عارفة أحكُم الدنيا كويس، بس أنا أنا أنا من جوّايا أنا أنا حاسّة إنه إنه ال الحَل كُلّه هيَكمُن في التنظيم، بس أنا مش عارفة أنظَّم ده. يعني عايزة حد ييجي يرتِّب لي يروّق لي ال الدماغ كده ويرتِّب لي يقول لي النهاردة تعملي 1، 2، 3، ما تروحيش كده وما تروحيش كده. يعني أنا مثلًا ممكن أدخُل في في مادة أخ أذاكر منها حتّة، بعد كده أروح المادة اللي بعدها، بعد كده أروح المادة التانية، بعد طَب وبعدين، فاهم قصدي؟
تنظيم. إمم. إمم، بتسَقّطي حاجات، إمم. أيوه. طي اهم. إمم. إمم. إمم. لواحدة تانية. أيوه، أيوه. إمم، ما هو واضح إن في زحمة في دماغِك، في ميكروباص م محَمِّل كده في دماغِك. آآ فهو ده د يعني م ال ال الشخص اللي اللي زي حالاتِك كده أو الشخص اللي بي ما بيبقى ب دماغه مليانة ده، شخص في معظم الأحيان بيكون مُبدع على فكرة، ولكن أنتِ بس محتاجة تنظّميها شوية والموضوع سهل، سهل وبسيط جدًا، آآ ولكن دماغِك مليانة أفكار، ف فبالتالي في حاجات ممكن مثلًا تعمليها في البداية إنِّك أنتِ تنظّمي ال تقسّمي المهام ال الكبيرة، المهام بصفة عامة لمهام كبيرة ومهام صغيرة. ي يعني مثلًا على سبيل المثال، أنتِ وضّحتِ لي إن في البداية مثلًا بت بتذاكري دراسات عُليا فَرَضًا، فأنتِ إيه اللي يمنعِك إن أنتِ مثلًا النهاردة أنا هاذاكر مادة فُلانية، أيًا كان المادة. يبقى من مثلًا من س 08:00 ص فَرَضًا للساعة 10:00 للساعة 11:00، أنا قاعدة باذاكر فقط. لو لو السيناريو ده بيحصل، إيه اللي بيحصل لِك بقى بيخلّيكِ تتشتِّتي؟ يعني مثلًا هنفترض مع بعض أنا قُلت لِك في سيناريو النهارده هتعمليه من 08:00 ل10:00 هتذاكري مادّة، إيه اللي بيحصل بقى من 08:00 ل10:00 ممكن يشِد انتباهِك؟
بالضبط كده. بالضبط. ممكن ال آآ التليفون، أنا باحس الموبايل لو بعيد عني هابقى أحسن شوية.
إمم، حلو، يبقى رقم 1 التليفون، إمم.
الإنترنت يعني. آه.
حلو، طيب.
آآ ممكن كمان لو لو مثلًا آآ في حد معايا في ال في المكان اللي أنا فيه آآ بيتكلّم أو بيعمل حاجة، ف هاضطر كلّ شوية أقوم أبُصّ عليه.
إمم حلو. تمام، يبقى كده التليفون عامل خارجي، وال والناس عامل خارجي، هل في عامل أنتِ من جواكِ ممكن يش يعني ممكن وأنتِ قاعدة كده تقولي <tsk> لأ طب ما أنا خلا هافتح التلفزيون مثلًا، والّا ما بتعمليش ده؟
بالضبط. آآ لأ، ممكن حتّة السَرَحان شوية، لا، لأ، أنا مش من هوايتي خالص التليفزيون، ممكن إن أنا باسرح كتير، آآ ده بيأثّر شوية، وممكن تبقى مشكلة فعلًا كبيرة هي اللي معطّلاني، موضوع إن أنا باسرح في وِسط الحاجة.
إمم. حلو، طيب هو ب حتّة السرحان دي والنسيان أنتِ قُلتِ لي في أدوية بتاخديها، صح؟ آآ آه فهو بما إنك بتاخدي أدوية وماشية مع دكتور فأنتِ ف ماشية صح، يعني أكيد طبعًا إن شاء الله توصلي لحل معاه، وخصوصًا إن واخدة الموضوع بأهمية فأكيد إن شاء الله الأدوية تجيب نتيجة معاكِ، حتّة بَقى التشتُّت وإنِك أنتِ آآ تليفون والحاجات دي كلّها، فأنتِ لو لو ينفع معاكِ إنِك تجيبي ورقة وقلم كده، <tsk> بلاش ورقة وقلم أصل ورقة وقلم دي ممكن أصلًا تن تنسي مكان القلم ممكن ت ترمي القلم، ممكن ت وخصوصًا إن وض وضّحتي لي إنِك بتعاني من نسيان آه، آآ فهو في الحالة اللي زي دي الأوضة اللي أنتِ قاعدة فيها بتذاكري ت تجيبي زي اللي هي ال لوحة كده بتكون Board كبيرة، وتعلّقيها في أقرب حيطة في وشِك على طول حرفيًا، لل لل لل يعني في وشِك على طول في أقرب حاجة وأنتِ بتذاكري المكتب، ومثلًا النهارده وليكن السبت فَرَضًا السبت، أنتِ تمشي على جدول بَقى السبت من 08:00 ل10:00، مثلًا أنا هاذاكر، آآ وبرضه ما تحمّليش على نفْسِك أوي فيه، بمعنى ما تقوليش من 08:00 ل13:00 هافضل أذ ما هو ما فيش حد هيعمل كده، أنتِ كده بتخلقي لنفسِك تشتُّت، وبالنسبة للمشتّتات زي التليفون فَرَضًا، <tsk> حد معاكِ كلّ الحاجات ديّة التليفون فَرَضًا ما فيش مشكلة إنِك تستخدميه، ولكن يا ريت وأنتِ بتذاكري فَرَضًا أو بتعملي حاجة مهمّة، لإن إحنا هنا بنتكلّم على المهام المهمّة، المهام المهمّة زي ال ال ال الدراسة فَرَضًا، الشغل، آآ كلّ الحاجات دي ممكن تقلّلي التشتُّت منها عن طريق إن أنتِ م تشوفي أول سبب من أسباب التشتُّت، التليفون فَرَضًا فيه برامج كتير جدًا بتنزّليها وجميلة، ممكن تعمل لِك نوع من أنواع الControl على المواد المشتتة، اللي هي بتسبّب لِك التشتت زي الفيس مثلًا.
مضبوط. آه فاهماك. موضوع ال الboard ده حلو أوي، جديد يعني، ما فكّرتش فيه خالص قبل كده
إمم.
فمعاك حق ممكن فعلًا أجيب board، و واحط عليها كلّ الجدول مثلًا و بحيث تبقى حافز ليّا مثلًا.
صح. بالضبط حلو و وكمان يعني حاولي تجيبي ألوان فيه، يعني مثلًا تجيبي board كده، تجيبي قلم أحمر، أزرق، أخضر وهكذا، بحيث عينِك تميِّز ال يعني مثلًا اللون الأحمر، هتكتبي جنب ال من 8 ل10 آآ، من المُشتِّتات، أكتر حاجة بتشتِّتني بتعمليها باللون الأحمر فرَضًا، يبقى التليفون فرَضًا، يبقى التليفون ده أ أحمر فعينيكِ تبدأ تركّز، آه خُد بالك ده بيشتِّت إبعِد عنه آآ، آآ، كمان الروتين بتاع الشغل أو الروتين بتاع الدراسة لازم يكون الروتين مساعد، إضاءة جميلة، آمم يعني م ما فيش مشكلة إنِك آمم تعملي كوباية ش كوباية شاي.
آه معاك حق فعلًا، لا الحِتّة دي ضايعة خالص عندي، م لازم أ أ أضبّط ال الجو المحيط يعني.
آه. بالضبط، البيئة، البيئة اللي أنتِ قاعدة فيها آآ، آآ، حِتّة ال ال الحاجات ال وقت معين للرفاهية برضه، ما هو مش هاضغَط نَفسي، لا يعني ممكن تحدّدي لنَفسِك يعني نُص ساعة أنا هافتَح، هامسِك التليفون، ألعب شوية، أعمل لي فنجان قهوة، أشرَب وأرجَع تاني فرضًا وهكذا، كده بيبني لِك نوع من أنواع العقل يبدأ يقول، آه ده أنا هاشت هاضغَط نَفسي ساعتين ولكن هارجَع آآ أتع آآ، هارجَع أفصِل شوية وهكذا يعني، إيه رأيِك في الحاجات دي؟
أجرّب الحاجتين دول فعلًا، أنا ما كانوش جايّين في بالي خالص، موضوع الboard ده وموضوع إن أنا أكافئ نَفسي مثلًا أو إن أنا أريّح في وِسط ال الشغل أو المذاكرة وبحيث إن هو يبقى حبّة كده وحبّة كده، بس الboard فعلًا دي هاجرّبها ضروري، يعني لازم فعلًا أجرّبها و و وإن شاء الله تضبُط، أنا حاسّة إن هي هتنظّم لي الدنيا شوية عشان هيبقى الموضوع قُدّامي على طول على الحيطة، فحاسّة إن أنا هابقى مركِّزة أكتر يعني.
اهم. بالضبط، بالضبط، أكيد، وأتمنّى إن شاء الله تجيب نتيجة معاكِ.
أنا استفدت جدًا، جدًا، جدًا من النصيحتين دول و وهاجرّبهم وهاقول لك برضه.
العفو، أنا هنا على طول في خدمتِك.
تسلم.